बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो मैं आपको बताऊँ, जैसे अब इतना तनाव बढ़ता जा रहा है हमारी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में और उसको एक अ, कम करने के लिए परिवार का और ये दोस्तों का होना मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों में। और देखा जाए, तो अगर हम कभी भी अपनी कोई भी मुसीबत होती है या कहीं भी अगर हम दुखी भी महसूस कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले अपने घरवालों को ही कॉल मिलाते हैं या उनसे ही बात करने की वो स सोचते हैं, क्योंकि एक तो हमें पता है कि वह हमें कभी जज नहीं करेंगे किसी चीज़ से भी लेके और अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए, तो वह हमें समझाएँगे ही कि, "आप यहाँ पर अच्छा कर सकते थे।" वही मैं कहूँगा, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि लोगों को ये नहीं समझ आता कि अगर उनसे कोई गलती हो हो जाए, तो वह कहाँ जाए। तो मैं कहूँगा कि यही एक बात है कि अपने घरवालों को सबसे पहले हमें अपनी गलती का भी बताना चाहिए, क्योंकि वह ही एक ऐसे इंसान हैं, जो हमें हर चीज़ के बारे में एक सही सलाह ही देंगे। वह कभी हमारा बुरा ना चाहकर, हमें अच्छा ही बताएँगे कि, "आप ये कर सकते थे या वो कर सकते थे।" आपका क्या मानना है इस बारे में?
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। जी। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। उ उ जी। बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल, मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ, और मतलब मैं इसी विषय से जुड़ा आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगा। क्या मतलब आपका आपकी जीवन में कोई ऐसी खास याद है, या जब किसी से आप बात करने से आपकी जो स्थिति है, या का जो भी आपकी दुर्घटना हुई थी, वो काफ़ी बेहतर हुई हो?
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगा, जब मैं, क्या कहते हैं, मैं थोड़े समय के लिए फॉरेन भी रहने गया था, और वहाँ पर पढ़ाई करते हुए, जब मैं रह रहा था, तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर रह रहा था। तो लेकिन वह ना, ऐसा करने लग गए थे कि वह जैसे ही मैं थोड़ा अपना अ अ, पार्ट-टाइम ज जॉब से काम करके आता था या पैसे लेके आता था, वह मुझसे माँगने लग जाते थे हर चीज़ का, कि, "आप मुझे दे दो थोड़ा।" हर चीज़, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई कर्ज़ा वगैरह था, तो काफ़ी कुछ मतलब वहाँ पर दिक्कत आने लग गई थी। और फिर वो काफ़ी चीज़ें मेरे ऊपर डालने लग गए थे कि, "हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ऐसी चीज़ें, ऐसे।" मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होने लग गई थीं, जिससे मेरे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लग गया था और मैं वहाँ पर बहुत दुखी होने लग गया था। तो वही एक बात है कि जब मैंने अपने घरवालों को ये चीज़ बताई, क्योंकि पहले तो मुझे ये डर लग रहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में ऐसा कुछ बोलूँगा और मेरे घरवाले वह चीज़ मानें ही ना और मुझे ही कहें कि, "तू यहाँ पर गलत हो।" तो उस चीज़ का मुझे बहुत डर लगने लग गया था वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब मैंने घर पर बताया, तो उन्होंने खुद कहा कि अब मैं अलग रहने लग जाऊँ उनसे, क्योंकि अब मैं खुद इतना वो हो चुका हूँ। और धीरे-धीरे मेरी ये दुःख
अच्छा, अच्छा। अच्छा। जी। अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा। जी। बिल्कुल, सही बात है। अच्छा। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है ये। जी, मतलब मुझे लगता है कि हमें किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए और अगर हमें कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ परेशान कर रही है, तो हमें अपने माता-पिता से, अपने दोस्तों से उस चीज़ पर बात करनी लेनी चाहिए, क्योंकि बात करना काफ़ी मददगार साबित होता है और राय मतलब जो सबके जो अलग-अलग समझने की क्षमता होती है, जो हर कोई अलग-अलग राय दे पाता है, जिसके कारण हम एक मतलब काफ़ी अच्छा निर्णय ले पाते हैं, सबकी बात को समझ कर। आपका क्या मानना है?
हाँ जी। बिल्कुल।